Bazen ı o gün gidemediysem başka bir gün gitmek zorunda kalıyorum mesela. O gün de denk geldiğim kişi o kadar yayılarak çalışıyor ki, benim kişisel alanımı Sağdan sola doğru beni iteklemeye başlıyor. <chuckles> Ama o da gerçekten çok kaptırıyor yaptığı şeyi. Harika şeyler de ortaya çıkarıyor. <chuckles> E, bir şey diyemiyorum. Evet, mesela
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. E, herkes farklı. Farklı farklı çalışıyor demek ki.
Od o anda benim yaratıcılığım, hiçbir şeyim kalmıyor artık. Yani, eee, ne yapmak istiyorsam, işte, kolumu çekmek zorundayım. Iıı, kullanmak istediğim aleti koymak istediğim yer, aaa, alan işgal edilmiş falan. Bu tür şeyler ufak tefek şeyler etkileyebiliyor. Artı, dediğim gibi
Hı hı. Evet. Biraz rahatsız edici gibi. Hı hı.